Oye, siempre me he quedado con la duda de y te quería preguntar si ¿cuándo fue la última vez que encontraste algo claramente falso en redes, y qué hiciste en ese momento, o o, repercutió en tu vida esa información falsa?
Mm, mira. Curiosamente, mi última experiencia con información falsa en redes fue, eh, muy determinante para mí, pero por razones completamente ajenas a la falsedad de la información. Era una nota de, eh, que Phil Collins estaba enfermo y anduvo circulando
Ay. ¡Ay! Ajá. ¿Phil Collins, el cantante?. El cantante, ajá, okey, okey, okey, ajá.
sí, Phil Collins, el cantante. Y decía la nota o el el chisme que estaba corriendo, que Paul McCartney lo había visitado, y que le había cantado una canción. Y había hasta fotos.
Ajá. Ah, <laughs>
Había hasta fotos. Había fotos donde estaba Phil el el en la cama, postrado, Paul cantándole, <chuckles> el personal del hospital ya sabes, ¿no?, ahí también.
A¿Okey? ¡Ay! Sí, ¿qué hacía ahí haciendo el coro, no?
Y sí. Casi, casi y todo y, este, pero esa esa información me la mandó mi papá, ¿no? Porque él sabe que Phil Collins es mi cantante favorito. Entonces
Ajá. Guau. Ah, est eres superfan.
sí, soy súper, superfán desde los 80 de él. Entonces,y mi papá me la mandó, todo lo que mi papá veía de Phil Collins me lo mandaba. Obviamente, sabíamos que ya había decaído de salud y todo, pero me mandó esa foto, y él emocionado porque, pues, también somos en casa fans de los Beatles.
Ajá. Ajá. Ah, okey.
y entonces, él me la mandó y yo
Oye, y ve y esta información, eh, para entender un poquito, ¿la viste en en en en publicada en Facebook, o, así en un sea, con fotos, o, en el periódico? ¿Dónde la viste?
Mira, yo ya la ya la había yo visto en Facebook, obviamente. Eh, se me había atravesado ahí, pero no hice nada, no reaccioné. En ese momento dije: "Ay, se ve a las leguas que es falso". Pero luego, al otro día me la mandó mi papá
Ujú. Claro, claro.

Eh, <sighs> híjole, ojalá tuviera tanta paciencia para enseñarle. Pero mira, si a mí me cuesta trabajo, hasta, eh, no sé, hacer que mande un correo electrónico <chuckles> no. Con un adulto mayor es difícil, y los que tienen adulto mayor en casa sabrán. O, en su vida, no en casa necesariamente, pero, en su vida sabrán. Mi mamá, por cuestiones de salud ahora vive conmigo, pero antes no. Y entonces, yo la tenía como bien, no quiero decir, eh, amaestrada, porque, no es perro, ¿verdad? Pero <chuckles> como muy, eh, determinante, así de que: "Mamá, pregúntame primero". <laughs> Siempre era
Ajá. Claro, Ajá. Claro. Ajá. Ama No, no, no, no, no. Sí, ujú. Claro, bueno, pero, es una es una buena forma, porque, si no también claro. No sé si ellos, o, tu papá en esa ocasión, de esta noticia de de Phill Collins, eh, em <smacks lips> lo lo lo dijo. O sea, lo se lo dijo a otras personas, aparte de a ti.
pregúntame. Ajá. Eh, probablemente sí. No lo sé, no lo sé porque s él sabía que Phill Collins, como es mi músico favorito, pues, es algo que él me compartió con toda la ilusión, ¿no? Con toda la emoción, digamos, emoción de de que, eh, los Beatles, Phill Collins, guau, ¿no?, juntos. Eh, no sé, si lo haya compartido con alguien más, pero sí me acuerdo que durante pandemia, hubo una nota acerca de de era negativa acerca de las vacunas, y
Claro. Claro. Sí, sí, sí, juntos. Claro. Ajá, claro. Como toda la que hubo, ¿no?, en esa época. Ajá.
y exacto, una de tantas. Y, de hecho, cuando él me lo reenvió en WhatsApp, decía el famoso ese "reenviado muchas veces". Yo dije: "Válgame Dios. Válgame Dios. ¿Es verdad que eso está corriendo?", y entonces, ahí sí no me tenté el corazón, ¿sabes? Lo busqué enseguida, la nota contraria, o sea, donde decía que eso era falso, y se la mandé, y le dije: "Papá, mira, esto es falso. Eh, esta es la fuente oficial, y eso es, así, así y así". Porque, te digo, con un adulto mayor, no lo puedes poner a buscar, ¿no? Sería a lo mejor, eh, com más complicado, y darles más confusión. Entonces, nada más le mandé la liga, y le dije: "Papá, eso no es cierto, es así, así, así". Y en esa ocasión, me acuerdo que sí me dijo: "Ah, okey, ya ya avisé que es falso". O sea, ahí sí.
Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, claro. Claro. ¡Ay! Ajá. Claro. Ajá. No, por supuesto que no. Claro. Lee esto. Ah. Ah, o sea, ya le había avisado a más a más personas.
S s sí. Pues sí, por y a él ya le había llegado de más personas, ¿no? Porque si, a él le llegó reenviado muchas veces, quiere decir, que ya mucha gente atrás de él lo había compartido.
Oye ajá. Claro, por supuesto. Oye ujú. Lo había compartido. Claro, pero, eh, lo que veo muy lindo es que, como que se lo decías a él en su momento, y ahora tu mamá, como discretamente, ¿no? No no así como en una reunión familiar que, así de: "Oye, estás diciendo cosas que no son, ¿no?, que no son verdaderas", ¿no? O sea, como corregir en público, ¿no?
Ajá. No.

Ujú.
Y yo fui de, eh, ¿sabes? Hay que tener mucho cuidado en que cómo les dices: "Oye, ¿cómo crees esta tontería?" <chuckles> ¿No? Cuando se ve a todas luces que la la las imágenes están hechas con, ¡inteligencia artificial!
Por supuesto. Cla ¡Ah! <laughs> Por supuesto, por supuesto. Pero ellos no saben, claro.
¿No? No, es difícil para ellos creer que sea falso. Entonces dije: "Bueno, a ver, ¿cómo me acerco? ¿Cómo le digo?". Entonces, obviamente, yo tenía la certeza de que era falsa pero, ¿sabes qué? Le dije le dije: "Oye, em, creo que esto no es verdad, déjame buscar y confirmarlo".
Claro, por supuesto. Ajá. Ay, ¿y qué te dijo? Ajá, claro.
Lo hice esperar, ¿no? No, poniéndolo en duda porque, ¿sabes? Era la emoción de mi papá de decirme: "Oye, nuestros ídolos están juntos". Y yo no quería romper su corazón tan tan pronto.
Claro, y no y sí, sus sus sí, por supuesto, su ilusión la ilusión, ¿no? Claro, ajá.
Exacto. Entonces, eh, le dije: "Déjame buscar, pero creo que no es cierto". Y ya después le mandé la liga de de que, efectivamente, no era cierto. A mí me gusta me gusta revisar, que que le recomiendo a todo mundo, me gusta revisar la información. Hay hay un sitio que se llama Snopes punto com, S-N-O-P-E-S, Snopes punto com. Ese ese sitio yo lo uso desde el año 2000 y algo, desde ha creo que desde los 90, para revisar la información. Eh, entonces, ahí obviamente decía: "No, es falso", y le mandé a mi papá la liga, y me dijo mi papá, eh todo esto fue por WhatsApp, ¿eh? Porque yo la vi en Facebook, pero ya después mi papá me la dio me lo mandó por WhatsApp. Entonces, todo este intercambio fue por ahí y me dice: "Okey". Me dice: "Muy bien, pero ¿por qué entonces?".
Claro. Ajá. Ajá. Corroborar. Ajá. Ay, no, no lo conocía. Ujú. Ujú. ¡Ah! Guau. Guau. Ujú. Ujú. Ajá, okey. Ajá. Y lo decepcionaste.
Sí, lo desilusioné y aparte yo creo que todavía seguía dudando, ¿sabes? Porque me dijo: "Pero bueno, y si alguien lo hizo falso, ¿con qué?". O sea, como que, por qué lo haría, ¿no? ¿Con qué intención? Ajá. Todavía tenía sus dudas. <chuckles>
Ajá. ¿Con qué intención, no? ¿Con qué inten? Claro, ajá.